Tu as peur de les décevoir. Hem, tu as peur de les décevoir, est-ce que c'est parce que, mmh <tsk> est-ce que cette peur est liée à à quelque chose de de statut, à un problème de statut? Est-ce que tu as peur de te demander si par exemple, heu heu, tu tu tu me parlais de ton frère, heu, c'est ça, qui, heu, qui est, heu, qui a fait du droit? Est-ce que est-ce que est-ce qu'il est déjà e est-ce qu'il exerce déjà? Est-ce qu'il est déjà, heu avocat ou même ou est-ce qu'il est déjà dans une profession de droit?
Heu, ouais enfin il il est déjà, heu, bah, magistrat, du coup et heu, alors il est pas pas à temps plein parce qu'il y a toujours, heu, ce travail de de recherche parce que lui il a voulu, heu, t continuer à proposer des thèses sur, heu, différents sujets de droit et enfin bref, et mais du coup, ouais, il est déjà dans cette, heu, dans cette vocation-là et du coup, heu, bah, forcément ça ça met une petite pression aussi.
Magistr ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais.